Ah, tu es tu es obligé d'avoir une carte, heu, pour pêcher en France? M
Ouais. Ouais, ouais, c'est, heu, c'est, heu, c'est un permis de pêche, si tu préfères, heu, c'est 100 € par an et tu es c'est obligatoire pour pêcher, heu, dans les 4 coins de la France. Sauf quand c'est privé.
Ouais, ouais. OK. OK d'accord. Ouais. OK mais mmh.
Et en l'occurrence, cet é ce lac-là était privé. Et donc du coup, c'est ce qu'il nous dit, il nous dit: «Bah, par contre, vous avez pas le droit de pêcher là sans, heu, permis supplémentaire», parce que, du coup, il faut, heu, i tu sais quand c'est privé, il faut un comment je pourrais dire ça? Bah, c'est comme si tu partais en voyage. Quand tu pars par exemple, voilà. Donc, heu, quand tu pars, heu, voilà, tu as sur ton truc, tu as un tampon qui dit ou oui z que tu es bien accueilli dans le pays. Bah là, si on nous, on n'a pas ce tampon qui vaut des fois 10, 15, 20, 30, 40 €, ça dépend, eh bah, du coup, on peut pas pêcher là. Et donc du coup, il nous dit: «Ah, on n'a pas le droit de pêcher là. Comment vous avez découvert ce spot? Heu, parce que du coup, en plus, j'ai vu, heu, sur votre plaque d'immatriculation, il y a 93, heu, c'est pas c'est pas, heu, courant que des personnes du 93 viennent pêcher ici. Qu'est-ce qui se passe? Na, na, na». Bon bref, il veut savoir, quoi. Et du coup, on lui explique qu'on est en vacances avec nos grands-parents, que, heu, on était en train de pêcher à ce fameux Barit, heu, on en avait marre de pêcher parce que ça sentait pas très bon, et donc du coup, on a suivi les pancartes, heu, «pêche sportive» et donc du coup, il s'énerve, il dit: «Ah mais, je pensais les avoir fait retirer, c'est pas possible. Heu, mais bon, c'est pas grave, heu heu, eh bah, écoutez, b là, je vous souhaite la bienvenue dans les Landes, heu, dans ce magnifique, hem, domaine qui s'appelle le parc de Peyre».
Ah! <chuckles> Ouais. Un visa quoi, ouais, un visa, <chuckles> à rajouter. Ouais, ouais, OK. OK. Ouais. Ouais, OK. OK. Ouais. Mmh.
Donc du coup, il nous donne tous les détails, il commence à nous parler de Napoléon, enfin <chuckles> bref, on a un cours d'histoire en direct. Comme quoi c'est n grâce à Napoléon qu'il y a autant de plans d'eau, parce qu'en fait, si tu veux, c'est lui qui a pran qui a planté les 1ers pins, heu, qui absorbaient le les marécages, puisqu'avant, heu, le les Landes c'était des marécages, et donc du coup, voilà. Bref, on a le droit à <laughs>
OK, incroyable. OK, <chuckles> mélangé. OK. Ouais. OK, il était content au final, heu, de raconter l'histoire de des lieux, quoi. Enfin, il a trouvé un petit public.
ouais c'est ça, on a eu le droit à 2 heures de cours d'histoire. <laughs>
Ouais, ouais, i <chuckles> peut-être qu'il s'ennuyait justement, heu, de devoir surveiller toute la journée le lac et cetera. Il peut-être qu'il rencontre pas tant de gens que ça donc là, heu
Exact.
il était ravi au final, non? <chuckles>
C'est ça. Et donc du coup, lui, il dit: «Bon, c'était pas prévu, heu, je de voilà, heu, je passais juste là, hem, par hasard, j'ai vu votre voiture, parce que c'est pas c'était très rare qu'il y ait des gens ici, donc du coup, heu, allez, suivez-moi, heu, les Parigos, je vous emmène, heu, dans mes spots secrets». Mon père, heu, mon père, on est choqué, on se dit: «Bah, attends, heu», on on on lui dit: «Heu, <chuckles> on vous connait à peine et vous voulez déjà nous emmener dans vos spots secrets?» Et le mec nous dit: «Mais comment ça "On je vous connais à peine"? Vous êtes mais ça y est, on s'est rencontré, on dans les Landes, c'est ça, c'est dès qu'on se parle, on est amis». <laughs>
Mmh. OK. <chuckles> Incroyable! Ouais. Ouais, OK. <chuckles>
En tout cas, les pêcheurs, c'est ce qui nous fait entendre. Et heu, effectivement, donc heu, spoiler, hein, c'est c'est un des meilleurs amis à mon père, heu, maintenant, et dès qu'on va dans les Landes, heu, le mec, il a un bateau, il nous emmène sur les grands lacs, il nous emmène dans ces spots de fou, quoi.
OK. Mmh. Ah ouais? OK.